هو الحقيقة، آآ مُشكِلتهُم إن هُم مش بيكونوا موجودين بصورة كافية أوي، إن هُم يعملوا لي أكل كل يوم، ممكن مثلًا يعملوا أكل مرة في الأسبوع، أو مرتين في الأسبوع، ولكن بيبقى عندي مشكلة إن باقي الأيام بقى، متعود إن أنا آكل من برّه، بس لمّا حتى بيعملوا الأكل ف في البيت، أنا مش بيعجبني طعمه أوي يعني، باحس إن هو مُفتقر، أوي لل لح ل لوصف يعني ل لمكونات كتيرة، أوي أنا كنت بادوقها في الأكل اللي برّه، باحس إن إن الأكل كده مُملّ، فاهمة؟
إمم. آه. إمم. أيوه، أيوه فاهمة طبعًا، أكيد طبعًا. طيب يعني مثلًا لو مثلًا موضوع ال الأكل الى من برّه ده آآ، يعني هو طبعًا، أكيد أنت مش هت مش هتمنعه مرّة واحدة، هل مُمكن إن أنت ت تحاول تعمل خطوات كده يعني آآ بحيث إن أنت تت تحاول تروّض نفسَك يعني، آآ على إنك إيه يعني، ما تاكُلش أكل صحي كتير يعني آآ فهل أنت يعني ممكن إن أنت ت تحاول إن أنت يعني، آآ يعني أنت أكيد مش بتاكل يعني ال ال الfast food ده علشان أنت جعان بس غالبا بتبقى مثلًا تعبان أو زهقان أو مضغوط أو محتاج مثلًا أي حاجة من الحاجات دي فأنت بت بتستعوض عنه بقى بإنك تاكل أكل من برّه؟
آه. أيوه. آه، يعني أنا ساعات باحسّ كتير اوي إن أنا زهقان، باحسّ إن أنا ملّان، باحس إن الأكل اللي برّه ده هو هيدّيني الإنبساط، هيخلّيني يعني حاسسّ بإحساس أحسن من كده، آه، فكتير أوي باجيبُه، مش عشان أنا جعان، لأ، باجيبُه عشان أنا بابقى حاسسّ إن أنا يعني عايز أنبسط، عايز أفرح، ب باحسّ كده بإحساس يعني مُختلف عن ال عن لمّا باكل مثلًا أكل في البيت، أو أكل ممكن يكون مُملّ شوية.
آه، عشان كده. آه. إمم. أيوه، أيوه فهماك طبعًا. طَب يعني إحنا هنحاول كده هاحاول أقول لَك على يعني شوية خطوات كده و وشوف هتقدر تعملها والّا لأ، يعني مثلًا بُص يعني ما تقولش بقى إن أنا هامنع الأكل ال الصحي ده الأكل ال م الfast food من برّه كده يعني مرّة واحدة. يعني، لأن أنت لو منعتُه مرّة واحدة مش هتقدر يعني يعني هتبقى حاسسّ إن أنت محروم من حاجة أنت كنت بتحِبها يعني فهل ممكن تقلِّل العدد بتاعه، يعني عدد المرات اللي أنت متعود تاكل فيها أكل من برّه، يعني مثلًا بدل ما بتاكل مثلًا آآ 5، 6 مرات في الأسبوع خلّيهم مثلًا مرتين وبعدين قلِّلهم بقى لمرّة واحدة آآ يعني ال ال ال التدريج ده هو هيخلّيك بقى تتعود واحدة، واحدة. هل ممكن تقدر تمنع كده يعني تدّرج كده في ال في الطلب ال الfast food من برّه؟